Ah ouais. Parce qu'en fait, tu as tu as d tu es tu as pas de protection? Ou tu as pas des des cages en casque, heu
Alors, j'ai des protections, mais à ce moment-là, justement, j'avais pas mis les genouillères. Heu, j'avais toujours le casque sur moi, mais j'avais pas mis les genouillères. Je voulais tester le matériel un peu vite. Le cavalier est parti, heu, j'ai pas compris pourquoi il est parti au galop à ce moment-là. Heu, moi, j'ai pas lâché tout de suite le le mmh, comment dire? Le le palonnier que je tenais, parce que je me suis dit: «Si jamais je le lâche trop vite», j'avais peur aussi que la corde parte dans les barrières et heu, vienne bloquer le cheval et là, le le cheval et le cavalier risquaient de se faire mal. Heu, donc j'ai fait un choix et finalement le choix, ça a été moi. <laughs> <chuckles>
Ah oui. C'était toi quoi. C'était toi le fusible.
C'est un peu ça et heu oui?
Mais parce qu'en fait, j'avais pas compris, il y a il y a c il y a un cavalier sur le cheval, c'est pas un et c'est pas toi qui
Alors j'ai 2 m j'avais 2 modes de traction. C'était ou en autonomie, heu, il y avait un mode en autonomie, mais j'avais un un harnais qui était avec des poneys ou des ou des doubles poneys à ce moment-là. Heu, ou, heu, il y avait un mode de traction avec cavalier, mais ce qui permet le mode traction avec cavalier avait plus de distance en fait de corde, ce qui permettait de faire des sauts sur tremplin, ce qui permettait de faire plus de choses, slalom, saut et cetera. Pour le show, c'était beaucoup mieux. Heu, là, voilà, avec ce cavalier pas expérimenté, j'ai fini clairement dans les barrières, heu, j'ai pris un gros risque en fait, parce que terrain pas adapté, matériel que je ne connaissais pas. Heu, le risque était p pour le coup inconsidéré. C'était pas, heu c'est ça.
Ah OK. Ah oui. Et Ah. Là, il était pas mesuré. Tu avais pas trop mesuré le risque, là? Pas calculé?
J'ai voulu aller trop vite. Voilà, trop vite et puis, heu et puis j'ai fini voilà, avec les pompiers à l'hôpital, heu, failli perdre ma jambe et puis, heu et puis du coup, heu, j'ai je ça m'a coûté cher. J'ai préféré aller voir un spécialiste sur Paris, mais j'ai bien fait, qui m'a remis ma jambe en place. <laughs>
Ouais. Donc heu Oui, oui, oui. Ah ouais et donc si, heu pour résumer, tu est-ce que tu reprendrais tous ces risques-là? Déjà, le 1er risque, si c'était à refaire, est-ce que tu referais?